Eee, cukup perlu latihan, Kak. Ini aku kan udah bertahun-tahun ya. Aku udah di lebih, eee, apa, udah hampir ke arah 30 tahun sama-sama gitu kan, tinggal juga udah heeh, udah selama itu gitu. Jadi makanya aku bilang butuh waktu lama karena aku kan enggak dari kecil di sini ya, Kak. Jadi udah terbentuklah gitu, eee, gimana budayanya Indonesia udah menempel di aku. Apalagi kan orang tua aku zamannya masih konservatif gitu kan ya. Eee, susah untuk bicara, walaupun itu suami aku sendiri. Aku segan juga ngomong kayak, "Aduh kenapa sih aku masih minta, harusnya sadar sendiri." Apa gimana gitu loh, Kak. Nah, aku biasanya, mmm, aku tulis-tulis dulu, Kak.
Oh, oke. Wow. Iya iya iya. Betul. Heeh.
Aku tulis-tulis dulu, "Gimana ya kalimatnya ya? Sebelum aku ngomong," gitu. Jadi kalau udah ini, "Ah kayaknya lebih enak begini." Baru aku terus, eee, bicara. Karena aku juga ada bahasanya, aku enggak mau, eee, seperti kedengarannya kok kayak aku paksa, kayak apa sih, eee, iya pokoknya enggak sopan apa gimana, kasar gitu, aku enggak mau heeh, kan mhm.
Oh, dilihat satu-satu gitu ya? Oh, iya iya. Oh, iya, heeh. Karena masih a masih ada masih ada bawaan itu tadi ya, enggak enakannya itu ya?
Benar, Kak. Itu masih kuat, itu enggak bisa dihilangkan. Cuman aku mengurangin muter-muternya. Jangan kebanyakan, jangan kepanjangan, eee, kalimatnya. Heeh, jadi latihan, sulit loh.
Jangan kepanjangan, benar. Oke. Eee, ini berarti kan udah ti udah udah 30 tahun nih, i bera berarti sekarang udah ini dong berarti udah maksudnya udah enggak kayak gitu lagi dong berarti gitu? Atau masih?
Gitu, heeh. Mhm. Kadang masih juga, masih. Kadang ada beberapa hal yang aku juga kayaknya, "Aduh mau minta lagi nih, males banget." Gitu loh. Ka kayak-kayak apa sih, "Aduh perlu lagi." Tapi, eee, sekarang lebih jauh, aku bisa lebih direk dibandingin, apa, langsung gitu dibandingkan dulu. Walaupun basa-basinya masih ada sih gitu, ciri khas basa-basi masih ada. Dibandingkan suami aku ya, aku masih, eee, ada kayak sedikit enggak enaknya.
Oh. Mmm.